Cuéntame, tu día perfecto en casa, un fin de semana, ¿cómo es? ¿A qué hora empieza? ¿Cuándo te levantas? ¿Suena el despertador? ¿Pones despertador, o, no pones? ¿Y cuál es la primer cosa que haces?
Ay, sí, qué qué buena, eh, consulta. Fíjate que mi día perfecto definitivamente es cuando despierto sin que suene el despertador, cuando mi cuerpo ya durmió lo suficiente y solito despierta. Que no me desperté que por el baño, porque hay veces que, híjole, te despierta el baño, y y todavía tienes sueño, pero regresas a la cama, y y no sé si te ha pasado, pero, oh, eh, ya luego no puedes retomar tu sueño, y, ay, eso me disgusta bastante. Una de las cosas que más disfruto, debo decir, aparte de comer y otras actividades, debo decir que dormir, sí son una de las cosas que más me gusta hacer.
Sí. <laughs> Sí. Sí. Claro. Sí. Qué bueno. Y sobre todo eso, ¿verdad? Eh, ya fuiste clara en que no hay despertador entonces, ¿verdad?
Ujú. <chuckles> No, mi día perfecto no incluye despertador, es decir, no hay que ir al trabajo o llevar a los niños a la escuela, te despiertas solito. Y bueno, tampoco que te despierten los chiquitos, porque a veces, ay, madrugan muchísimo, y tú: "No", quieres permanecer en la cama, pero definitivamente mi día perfecto empieza sin el despertador, y lo primero que hago, pues, eh, obviamente el baño, y lavar los dientes
Prohibido. Claro. Sí. Sí. Claro. Sí. Muy bien. Sí.
y posterior a eso, eh, generalmente pongo música como para empezar el día. A veces empiezo con música tranquila.
Ujú. Sí.
Y o, le canto a mi hija, o, le leo un cuentito, o, empezamos a platicar algo así pequeñito, este, y bueno, enseguida re revisa uno el teléfono, pendientes, mensajes, o cosas. Pero, sí casi siempre trato de llevármela un poquito despacio en la mañana antes de levantarme por completo.
Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Tienes alguna vestimenta en especial que nos pudieras compartir que forma parte de tu fin de semana?
Bueno, esto depende mucho de qué planeas para el fin de semana. Y si planeas estar en casa, o planeas salir tal vez.
Claro. Sí, seguro.
Por ejemplo, eh, si planeas estar en casa, pues, o sea, puedes planear un día de casa con películas, quizá, ordenar comida si no estás en modo de cocinar
Ujú. Sí. Ujú.
pero también influye mucho el clima, y el estado de ánimo. Podrías permanecer todo el día en pijama, y estar como flojeando, y pasar el día comiendo, y por supuesto elegir un buen título de película, ¿no?
Sí. Ujú. Claro. Claro. Sí, o sea, es evidente que si vas a tener alguna reunión social, pues, por supuesto que te tienes que cambiar, pero, implica implica para ti una, eh, una actividad difere eh eh, sí, pero pero yo creo que, eh, no sé, te ha, p de suceder que resulta diferente el el protocolo de todo lo que haces, porque, andas sin prisas, o sea, tu tu cabeza está pensando en que va a ser algo de diversión
Sí, claro. Bañar <chuckles> Por supuesto.
que no quiera decir, que el trabajo tampoco divierta, pero sí, no por una obligación, ¿qué opinas al respecto?
Sí. Así es. Sí claro, como dices depende del protocolo, y si realmente no tienes inse intención de salir ese día, pues, lo mejor es no apresurarse y puedes hacer un plan de permanecer en casa
Ujú. Sí. Ujú.
incluso <chuckles> suele pasar, que si sales por el pan, o las tortillas, pues, ya en la mañana te vas con todo y pijama. Por ejemplo aquí en el centro del país, donde yo vivo, sí amanece bastante frío, ahorita amanece cerca de 10 grados centígrados, el día de hoy
<laughs> Claro. Sí. Sí, sí.
así que, pues, no no te quieres ni quitar la pijama. Entonces esos días que amanecen así de fríos, sí, generalmente, pues permaneces con la pijama, o con tu bata calentita. Entonces, eh, bueno, en mi caso el mood generalmente sí es de preparar cosas. A veces sí, de plano tengo, no tengo nada de ganas de cocinar, pero, yo sí soy de más hogareña, y me gusta hacer como el almuerzo así súper rico, decorarlo hacerlo bien bonito. Y algo que disfruto mucho de estar en casa, es hornear pasteles así en el día, o panes.
Ujú. Sí. Sí. Ujú. Claro, claro, claro. Sí. Ah, mira.
Sin prisa.
Sin prisa, así que eso también eso parte de mi día perfecto, como darme el tiempo de hornear algo, o preparar algo rico como para los días siguientes.
Claro. Ujú. ¿Me me podrías hablar de cómo es ese, eh, protocolo de hacer ese lunch, o o brunch, o comida temprana? O es muy temprano, eh eh, en la mañana, o, ¿cómo cómo es, eh, qué cocinas, qué qué haces de desayunar? Cuando, así como que, te luces con la cocina.
Sí. <chuckles> Si, claro. <chuckles> Pues mira, a mí me gusta mucho la cocina, porque, yo estudié gastronomía. Así que la disfruto. <chuckles> Ah, sí, pero bueno, ya no la disfrutaba tanto como trabajar en un lugar donde todo el tiempo tienes que estar cocinando un montón, y lavar unas mega ollotas. Pero, en mi casa sí me gusta hacer como cosas lindas, y sí me gusta esmerarme. Así que mi día perfecto, como empieza tarde, digamos que alrededor de las 10 de la mañana, entonces, ya para la hora que fuimos al baño, nos tomamos un tiempo de descanso, eh, tal vez jugamos un ratito, y entonces, para la hora que ya vamos a desayunar, en realidad ya es el almuerzo.
Ah, bueno, eso hace una total diferencia. Claro, claro. Sí. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Claro, claro.
Así que, entonces, eh, generalmente preparo como una fruta. El almuerzo incluye la proteína con un cereal, algún acompañante, bebida, y esto puede ser un licuado, o leche. Y aparte como jugo, o agua, o un tecito. O sea, entonces, generalmente sí está bien completo y te llenas bastante, y ya para la hora de la comida, pues, ya puedes tardar un poquito. Y por eso te digo, ya para la hora de la comida, quizás sí puedas ordenar algo, o bueno en mi caso quizá pueda ordenar algo, porque pues ya, a veces ya no tienes ganas de continuar cocinando por la tarde, y quieres disfrutar.
Ujú. Okey. Okey. Sí. Sí. Sí. Sí. Claro.
Pero si si estoy en el mood, o en las, o o con ganas de de hacer algo, sí definitivamente me gusta hornear. Hace poco horneé un pan de manzana.
Mira, qué rico. Ahora, eh, me podrías compartir en ese día perfecto de fin de semana en tu casa que, pensemos que no saliste, que estás con tu bata calientita, con tu pijama, haciendo estas hermosas actividades con tu pequeña.
Ujú. Sí. <giggles> Qué rico. Sí.
¿Cómo cómo manejas el tema de pantallas con con celulares, con aplicaciones, con cuestiones de trabajo? ¿Cómo cómo lo cómo lo llevas?
Bueno, si bien lo mencionamos, si es un día perfecto, realmente es un día en guel en el que no te están molestando tanto del trabajo, o llamando tanto. Y la verdad es que sí trato de equilibrar mucho eso, en mi caso personal con mi hija, porque, sí procuro no ponerle pantallas ni televisión, incluso, entre semana no. Trabajamos mucho con música, cuentos, con libros, con audiolibros, incluso, o, actividades en casa, pero, sí procuro restringir mucho. Así que cuando sí decidimos ver alguna situación de película, porque es un día en casa, no siempre es película, en realidad como mi hija y yo vivíamos en una zona de playa, ella disfruta mucho como ver documentales de animales, y ella puede elegir, generalmente quiere ver temas de elefantes, o o, NAT GEO, o, puede ser, este, Discovery Channel, o, temas así mu muy educativos, temas, este, que finalmente a ella le gustan mucho, pero que, sí dejan bastante algo más que solo, pues, pasar el rato, y disfruta mucho elegir ella títulos también relacionados al mar.
Sí. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Mm, claro. Sí, sí. Claro. Claro. Eh, entonces, cuando tú mencionas, que cuando no tienes que contestar algo del del trabajo, eso quiere decir, que en un fin de semana puedes, eh, ser requerida, puedes ser, eh, llamada por tu trabajo, o, ¿tienes la posibilidad de poder apagarlo, de ponerlo en modo avión, o de simplemente no responder mensajes en fin de semana?
Sí. Ajá. Pues, es que a veces sí el trabajo te requiere que los fines de semana, o, los sábados al menos sí estés al pendiente. Pero sí, yo sí procuro y trato. Antes no, antes yo sí era muy adicta al trabajo, y sábados, o, domingos estaba muy pegada, y la verdad es que mi esposo me enseñó de que: "No, o sea, suéltalo". Incluso yo era de las que a veces no comía en el trabajo, porque, todo el día estaba ahí pegada
Mira. Okey. ¿Ah, sí? Okey. Mira.
y a veces uno no se da el tiempo para valorar eso, y cuando ya tienes, eh eh, un pequeño
Claro.
porque
Sí, to totalmente.
ajá, porque, pues, tus tiempos libres son los que puedes dedicar a tiempo de calidad con ellos. Entonces, si la pasa uno en el teléfono y en las llamadas, y atendiendo cosas del trabajo, la verdad es que sí resta tiempo de calidad con los hijos. Y yo, pues sí, generalmente procuro ser una mamá presente, en mis últimos años desde que mi mi bebé nació, pues me he enfocado a cuidarla hasta ahorita que ella ya entró a al preescolar, estoy retomando justamente el trabajo, pero entonces sí, siempre me ha gustado estar como presente, y no distraernos tanto en las pantallas.
Claro. Sí. Sí. Entiendo. Qué importante es escuchar eso de una madre que que lo ponga por obra, y que también dé testimonio, para que muchas madres también así lo lo puedan hacer. Ahora, en ese día perfecto, regresamos al día perfecto, un fin de semana, en que está usted con su bata caliente, con su pijama, con todas estas actividades. Inevitablemente te pones a pensar que hay tareas por hacer en la casa, hay cosas que que se tienen que hacer. ¿Cómo haces para equilibrar tiempo, y hacer cosas que son tareas, o hacer hobbies, o tener tiempo para no hacer nada?
Claro. <laughs> <laughs> Sí, cla Bueno, es que a veces tiene uno que hacerse de la vista gorda, como decimos aquí, en mi país. Y a veces, híjole, aunque esté el tiradero, ay, pues, tiene uno que decidir si quieres pasar el día limpiando porque nunca se va a acabar, o bueno, pues, pasar el el día de calidad con tu hijo. Y y otra cosa, de día perfecto también para mí es salir con mi hija
Ah, mira, claro. Claro. Sí.
y a donde ella quiera, a un parque, o algo así, como apenas el fin de semana, eh, salimos al parque
Sí. Ujú. Ujú.
Eh, es un parque donde hay l un lago y hay caballos, y no fue un fin de semana en casa, pero fue un día perfecto también afuera. Y eso también cuenta mucho, y también estuvo increíble el día, y no no siempre tiene que ser en el encierro, pero sí depende mucho de tu estado de ánimo, y en este caso, pues, en casa es como más cuando tienes esa flojerita de de alistarte, de andar corriendo.
Okey. Ujú. Claro. Sí.
Así es.
Sí, totalmente, ahora en ese día perfecto, si llegaras a tener que va familia a visitarte, amigos, eh, ¿cómo cambia ese día? ¿Haces alguna modificación? O o, qué haces cuando algo no sale como tú lo imaginabas, y que querías tener un día perfecto de acuerdo a lo que tú ya habías establecido, pero viene un imprevisto, alguien te visita, o o, recibes una invitación a la que sinceramente no quieres a ir qu ¿Cómo lo sorteas?
<chuckles> Sí. Pues, yo creo que vas priorizando, y ya tú mismo vas pensando si quieres recibir, o, no visitas, digo, finalmente estás en tu casa, y estás en todo el derecho de decir sí, o, no, eh, si quieres recibir gente, o, pues bueno, a veces sí es necesario decir, ¿sabes qué? No puedo. Y aunque también es sano pasar el tiempo con visitas, si va uno priorizando. En mi caso, yo priorizo mucho el tiempo con mi hija, así que generalmente no l no pongo a otras personas por sobre ella. Y bueno, ya si decidimos un plan donde haya visitas, pues, vamos preparándonos todos, ¿no? Para que no nada más recaiga la actividad, eh, o, todas las cosas en en el anfitrión.
Claro. Sí, sí. Claro. Sí. Y ¿y si llegan de imprevisto?
Pues, los invitamos a ver película. <laughs> Pedimos pizzas, o, algo así, ¿no? Sí, claro.
O sea, los incluyes los incluyes al plan ya establecido.
Sí, porque bueno, pues, finalmente pues, ya si llegan sin avisar, pues, tampoco está bien correrlos, y decirles: "No, pues mejor vete", ¿no? Entonces, bueno creo que puedes adaptar también un plan. Y a veces sucede que finalmente, pues, terminas saliendo, y dices: "Bueno, pues vámonos todos a comer a algún lado", y ya te amarras rápido el cabello, aunque te vayas sin bañar. Pero bueno, siempre se puede adaptar y y negociar este tipo de cosas. El chiste es que todos lo disfrutemos.
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí, que se descanse, y que se salga de la rutina del trabajo diario, ¿verdad?
Claro. Sí, porque también de repente, pues, dices: "Ay nos vamos a quedar otra vez en casa, qué aburrido". También a veces es bueno que lleguen estas personas a sacarte de esos, eh eh, planes.
Mm. Ujú, ujú. Claro, pues, la verdad que ha sido una charla con mucho sentido de dirección. Muchos buenos consejos de de una mamá que que sabe disfrutar a su pequeña. Muchísimas gracias por esta conversación tan sincera, y ha sido un gusto tenerte conversando todo estos temas tan interesantes.
Sí, <chuckles> claro. No, pues gracias a ti. Que tengas muy bonito día.
Igualmente.
Bye.